Ouais, c'est vraiment ça, en fait, heu, comme dit, je sais pas pourquoi. Parce que si on regarde, heu heu, les autres formes d'art, heu, par exemple, quand je vais au musée, bah, justement j'ai envie de découvrir, quand je regarde un film, j'ai envie de découvrir, mais la musique, je sais pas, c'est vraiment le seul domaine où quand j'ai envie d'écouter de la musique, bah, j'ai quand même envie d'écouter des choses que je connais et c'est pour ça que, heu, pour me sortir de ma zone de confort, ça va être dans les moments où je suis pas décidée à vraiment écouter de la musique, quoi.
Mmh mh. Mais oui, je comprends bien, c'est ça, c'est en dehors de quand quand tu vas écouter de la musique, heu, tu es pas dans l'idée de la suggestion, tu sais ce que tu veux écouter et d'ailleurs c'est une musique que tu vas aller chercher pour peut-être t'accompagner dans un moment bien précis donc, heu, tu as pas d en fait, tu as pas de besoin à ce moment-là, tu as pas de besoin de découverte, tu as juste l'envie, heu, d'é d'écouter ta musique et donc, heu, pour en revenir au réseau social donc c'est quoi, déjà? C'est Insta, TikTok, heu ...Facebook?
Mmh mh. Heu, ouais! Heu, Facebook, moi, je <chuckles> je suis pas dessus, c'est pas vraiment ma génération, heu, mais <chuckles>
<chuckles> Non, mais je l'ai cité parce que ça en fait partie mais mais c'est sûr qu'il y a eu un petit moment d'hésitation avant, parce que c'est vrai que c'est plus sur Insta ou TikTok que tu vas i i j'imagine, avoir des propositions, heu, des suggestions, heu, de choses auxquelles, tu ne t'attendais pas, quoi.
Oui. Bah, pour le coup, ouais, parce qu'en fait, TikTok et In même pas tant sur Instagram je dirais, mais sur TikTok, heu, bah, c'est déré directement intégré au contenu, donc, déjà, c'est plus facile, heu, mais franchement pour la petite histoire, heu, il y a eu quand même 2 gros artistes que j'ai découverts cette année et que j'adore maintenant, que j'ai découverts sur Twitter. Alors que pourtant tu pourrais dire, c'est pas vraiment le réseau social pour ça, mais franchement, heu
Ah ouais? Mais non! Ah bah, vraiment, ouais, heu, non, a da de de a priori comme ça, heu, c'est se je l'aurais pas imaginé donc X, dorénavant, heu heu, oui, oui, c'est sûr que c'est c'est ça peut être ça peut paraître surprenant, effectivement et d'ailleurs, tu en as bien conscience puisque c'est comme ça que tu l'as présenté et hem, du coup, c'est ça s'est passé comment? Comment tu es tombée sur, heu, sur, heu, sur des artistes que tu connaissais pas sur X? Qu'est-ce qui a fait que? Ils ont pu ils ont ils ont fait leur promo dessus?
Oui, <chuckles> c'est vrai, j'ai pas le réflexe.